だから、マカロニアンドチーズなんか作ってる時にもうドバドバっともうマーガリンとかバター、ひワンスティック全部入れるんですよね。だけど、それが彼らにとって普通なんですよ。
うん。 うん。 うん。 そうなんです。 うん。 うん。
だから、あの、なんていうのかな、なかなかややっぱり自分があの食べてきたものとか食べてきた味っていうのをギブアップするのは難しいと思いますね。うん、よっぽどのことがないよっぽどのことがない限りとよっぽど努力ししあのしない限りね、うん。
そうなんだ。そうなんだ。やっぱり。うん。 うん。 うーん。 うん。うーん。この問題はね。そっか、知事がね、ちょっとそうだと、ね、スイーツ買えないよっていうだけでは変わんないとは思いますけど、ま、たい として、うん。
ええ。 うん、でも少しはそのその希望が見えてきたじゃないですか。そうやってあの州が何かをするということはね。うん。
そうそう。 そう、そうです。行政がね、なんかし、立ち上がってるっていう。はい。
それは希望が見えたニュースだと思いますよ。
うん、いや、素晴らしい。そう、それは確かに希望があります。ま、道のりを。
うん。 そうですね。それであのいろいろとあのヘルシーな食べ物、私たちにとったら普通の食べ物なんですけど、アメリカ人にとったらヘルシーでホールフーズとかに行かなきゃ買えないようなっていうね、そういうね、そういうものをいろいろと紹介して、あのレシピとかを教えたりとか、で、何か好きなものを見つけさせればね、その人たちも楽しめると思いますよ。
はい。 はい。 はい。 はい。 ええ。はい。 うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うーん、なるほどなるほど。まね、道のりは長いです。
うん。 例えばみ味噌スープとかね。うん。
味噌スープ、来ましたね、はい。
味噌スープはだいたいみんな好きですよ。だから味噌スープになんか野菜とかお豆腐とか入れて、あのわかめはどうかわかんないけど、その大体アメリカ人は味噌スープはみんな好きですよね。
あ、そうですか。 はい。 うん、はい。 うん。